Ah, sa'kin ano, mhm, napakaimportante lalo na sa siyempre buhay, 'di ba? Ah, 'di mo napapansin, minsan mabilis, overwhelming. So
Mhm. Oo naman. Hmm. Oo, nakaka-overwhelm talaga, sobra.
Totoo. So, minsan yung kailangan mong i maging aware ka or lalo na maki pakinggan mo yung katawan mo 'pag sinasabi na sa'yo na, "Oy, medyo ano ka na, mag-relax ka." So
Mhm. Mhm. Kailangan mo ng pahinga. <chuckles>
Oo, so yun. So, importante para sa ano, eh, sa mental health, emotional health and siyempre yung physical health mo.
Mm. Yes po.
'Di ba 'pag 'pag 'pag sumobra ano, eh, ah, ikaw rin mahihirapan, eh, magkakasakit ka 'di ba? Hmm, sa'yo?
Mhm. Oh, yeah. Naka nakakaano hmm, sige, sige, sige. Ah, sige, sige, ano 'yan?
Hmm. Eh, ikaw, ah, gaano kaimportante sa'yo?
Ah